Vorrei capire se, ehm, magari, ti è mai successo di trovare un angolino nascosto, ehm, in posti diversi, potrebbe essere in vacanza, ma anche nella tua città, dove vivi tutti i giorni, che vorresti condividere e raccontare appunto questa esperienza.
Mh. Sì. Allora, sì. Ehm, un angolo nascosto in realtà sì, fuori città, ehm, nel contesto marino, in vacanza; e lo vorrei condividere ma non troppo per non imbattere nell' overtourism. <chuckles>
Mh. Ah. Certo, hai ragione, hai ragione, questo succede spesso.
È è è un è un posto che si trova i il il punto più a sud dell'Italia continentale, quindi non nelle isole. Ehm, <smacks lips> ed è un posto diciamo un un po' magico, un po', ehm, come dire, particolare. Ehm, innanzitutto, <smacks lips> si trova, ehm, in una spiaggia, ehm, è dentro un campeggio. Ehm, ovviamente la località, tu la puoi anche gustare senza andare in campeggio, perché l l l la co la co l
Mh. Okay. Ah, capis quindi, non devi essere per forza un ospite del campeggio per poter accedere.
No, nel per gustare la costa, puoi andare ovunque, nel senso che comunque è una costa abbastanza incontaminata in Calabria, e e la puoi gustare, ci sono tante entrate, e comunque la puoi gustare. La particolarità, ehm, di questo luogo è che, mhmm, riuscendo a trovare posto, perché sono veramente pochi queste questi bungalow, proprio queste casette fronte mare che hanno una distanza di, non lo so, 50 passi dal mare e hanno una sì, diciamo, vanno via come il pane e e ti trovi in una condizione assolutamente idilliaca, perché comunque tu ti addormenti col rumore delle onde, che che le senti sulla battigia, ti svegli. Ma no, proprio è così, ti svegli hai il questo tavolino fuori nella veranda, e fai colazione sul mare e tu potresti fa stare fermo senza fare niente così e e e basta e potresti godere solo di questo in silenzio. Infatti io ho queste immagini poi io magari mi muovo, vado, salto giù di persone, uhm, sulla ehm, sulla sdraio sulla sedia che guardano così accanto, stanno fermi. Cioè, ore, ore. Eh, mhmm, è una bomba.
Mh-mh. Okay. Bellissimo. Che bello. Quasi come un film. Eh. Mh. Ma quindi, giusto per capire per capire bene, ehm, questo è un luogo naturale?
Eh, è un luogo naturale, è un è una spia è una spiaggia, un in un una costa una costa appunto del sud Italia in Calabria dove nello s Nei certo, devi
È una spiaggia diciamo. Ma per accedere a queste case, devi essere un ospite del, mhmm, <clicks tongue> del campeggio o puoi